Скажи, а какие хобби можно начать без больших вложений?
Ну, список, на самом деле, такой, достаточно обширный, а, начиная с, блога, начиная с фотографии. Можно также я
Мгм. Ну, фотографии- поспорю, там же надо обод ну, оборудование дорогое покупать.
Да. Ну, на сегодняшний день, я думаю, уже какие-то, т э, смартфоны, они хорошо справляются с задачей фотографии. Я, м, когда говорю про фотографию, я не имею ввиду, э, м, э, коммерческую фотографию, которая важна. Вот раз в жизни ее надо сделать, э, как вот на свадьбе, например, да.
Мгм. А, ты имеешь в виду просто фотографировать, ну, там, что-то. Что-то, да, <laughs> природу, грубо говоря.
М, э. И, м, не то, что даже п даже можно зарабатывать на съемке на спар на смартфон. О о, вот смотри Да, очень много, например, э, сейчас, э, Инстаграм-аккаунтов коммерческих, правильно? Не у всех у них есть время и возможность, э, делать контент, то есть, фотографировать там вот эти свои ноготочки, если это салон, или какую там прическу. То есть о
Серьёзно? Да, да, да. Конечно. Да. Да. Но, э, да, есть такая профессия виде о видеограф, да, по-моему, называет
В д э, в н ну видеограф- это больше про видео, а вот именно, э, нащёлкать контент. Вот, например, в ресторане. Э, нужно же постоянно эту ленту обновлять, фотографировать свои булки, кофе. Вот я точно знаю, что приходит человек, он может, э, сделать, э, подборку таких фотографий, сделать такое небольшое портфолио, и облегчить задачу, э, хозяину ресторана, м, постоянно вот, ну, тип
Ага. Да, мгм. Мгм. Да, да. То есть вот так, да, даже подходит на смартфон, да, я, м, ну, почему-то мне казалось, что нужно всё-таки профессиональное оборудование для такой профессии.
И Знаешь, такая интересная ситуация бывает, что <chuckles> человек говорит, что он профессионал, приходит с кучей оборудования, и он не может сделать хорошие фотографии на здоровую, дорогую камеру. В то время может прийти другой человек, у него, э э, он, м, может быть очень хороший профессионал. И он сможет выставить свет правильно, он сможет отражение поставить куда надо, а, э, и фотографии получатся лучше, чем у того, кто вот с кучей вот этого, <sucks teeth> а, оборудования придёт. Поэтому тут такой момент спорный. Э, ну
Мгм. Ага. Хм. Мгм. Мгм. Ну конечно! Но главное знания, ну и, может быть, даже и талант. Потому что фотография это же всё-таки тоже творчество.
<chuckles> Да. Но я соглашусь с тем, что когда всё-таки человек приходит, обвешенный вот этими вот кирпичами чёрными, он вызывает доверия больше, чем тот, который придёт просто с телефончиком. Да, тут, наверное, я соглашусь. <sniffs> Ну, мы всё-та <laughs> Да-да д
Ага. Да да да да. Это выглядит как будто вот с телефончиком, как будто вот только начинается что-то. А уже когда обвешан, вот вроде уже ж з такой опыт есть, наверное, скорее всего.
Да, опыт, да. <sucks teeth> А, ну, э, вс э, всё-таки, да, всё зависит от доверия, э, кого ты просишь, да. <smacks lips> Вот. Ну, я думаю, вот, э, в принципе, если говорить о хобби, вот как человек, допустим, хочет стать фотографом, и он предлагает и он предлагает свои, вот например, услуги: "Н давай я тебе бесплатно отфоткаю контент", ну, то почему нет? Я думаю, можно со смартфона начать, а потом просто страничку показывать, что вот я тут вот поработал, тут м мои работы использовали, тут фотографии. Э, да в ресторане, в салоне, вот, пожалуйста, и уже можно на коммерцию вый вы выйти, я думаю, это хороший такой вариант.
Да. Ну да. Мгм. Конечно, да. Согласна. Мгм. Да. Значит, фотография, ещё что? Можно начать без вложений?
Мгм. Но без вложений.
Блог, э, тоже ты сказала, ну, блог, да, тоже, в принципе, можно только смартфон, да, и там, можно получать.
Ну, смартфон уже там у каждого, мне кажется, второго человека на планете есть. Да. Блог.
Наверно, даже не больше, даже больше, мне кажется, ну по половина, у каждого, да. А.
<laughs> Даже по 2, да, у каждого, или по 3. <laughs> Да. Ну д м, очень многие, да, девчонки, я знаю, они, э, сначала делают это ради удовольствия, а потом
Мгм.
уже начинают какие-то курсы запускать. То есть, эм, вот м могу, э, из своего опыта: ну как, это не совсем мой опыт, подружка у меня, она н училась на психолога и параллельно рассказывала какие-то фишечки мамочкам, а, на детского психолога она училась. Ам, а, какие способы использовать для того, чтобы лучше коммуницировать со своим ребенком, э, если вот у него истерика. И с, ты знаешь, это вызвало отклик, и н то есть, она уже потом так посерьезнее стала относиться к своей странице, то есть уже хобби, учеба.
Мгм. Ага. Ага. Мгм. Мгм. Да, а потом уже продавала уже свои курсы, да?
Д да, да- она уже делала вебинарчики какие-нибудь, там вот, сначала бесплатные, ну, конечно, нужно набрать аудиторию.
А вот щас у неё сколько подписчиков?
А сейчас у неё где-то 60 000.
А, ну такая серьезная сумма, конечно.
Мгм. Н-да, э, ну ну т ну, она начинала там, я не знаю, я была на неё подписана, с, э, когда там у неё 100 человек было, ну и сейчас, да, я т на неё подписана.
Ну а сколько времени в она, вот у неё занял этот путь?
А вот, ты знаешь, как-то так интересно получилось, что, а, вот она год топталась-топталась на месте. Ну, э, говорю: задачи не было у неё выйти в лидеры или в какие-то знаменитости. Она просто это делала для своего удовольствия. А потом какая-то вот одна видюшка у неё зашла, у неё было очень много просмотров, каких-то реакций и уже тогда "Инстаграм" стал её, ам, на 1 строчке продвигать и и резко, да
Ага. Ага. Мгм. Мгм. Такие такая стандартная история успеха: не получалось, не получалось, а потом как получилось! <chuckles>
мгм, да, точно. И, да потом вот резко как-то вот у неё набралась аудитория, прям уже десятками стала расти. Г ну, на всё, я думаю, годик ушел вот на эту цифру у неё. Да.
М. Мгм. Ну, нормально. Ну, значит: блогер, фотограф. Ещё какие хобби можно начать без вложений?
Н-да. <chuckles> Это блогер-фотограф? Вот это, кста а, э, мне еще еще 1 история вспомнилась интересная. Э, ребята со мной работали. А, они были блогеры-фотографы. <laughs> Да. 2 в 1. Но но тут история, конечно, вообще бомбическая. Тоже начинали они там просто снимать, э, как они еду готовят. Э, жена обожала готовить, она на Не, тоже задачи, не- они просто вот ради удовольствия что-то там делали. Они работали на ра на серьезных работах. А, то есть молодой человек, э, работал в IT, а, ну, девушка н работала О! Самой серьезной профессией, я считаю- мамой, <laughs> поэтому это очень важная профессия, да.
<laughs> Табу. Мгм. То есть и блогеры, и фотографы. <laughs> Комбо, это комбо. Ну это с фуд-блогер, да. М. Ага. А, эм. Да, наверно, были. Конечно, согласна.
<chuckles> И вот она вот что-то там готовила, он там чуть-чуть снимал ее, а, н н ни э, она просила, чтобы, э, м у него была как раз таки профессиональная камера, он ее осваивал. И потом как-то у них чё-то понеслось, и вот, э, прям вот действительно реальная страница, у них сейчас 1,5 миллиона подписчиков.
Ага. Серьезно!? 1,5 ми это "Ютуб" или "Инстаграм?"
1,5 Они с Ну, они потом уже сделали и "Ютуб", они сделали и "Тикток". А, сейчас они запускают приложение свое собственное с рецептами и они как раз таки вот, они продают курс по видеографии, то есть как это всё снимать на видео, чтобы было краси
Ага. М! О. То е они продают, скоро будут продавать и рецепты, и видео как курс. Ну, слушай, молодцы, просто молодцы.
Да. Да. Д я в восторге тоже от них, на самом деле я очень
И сколько вот у них времени занял этот путь?
Там полгода у них ушло на то, чтобы вот, э, 600 человек было, а потом- бух: 100 тысяч просмотров, там 100 тысяч человек, потом 200. Очень быстро всё начало шагать. А, да, очень поп
Мгм. Мгм. Ну, наверно, они какие-то харизматичные, да? Вот, потому что вот этих вот рецептов, ну, честно говоря, в интернете 1000000 и тележка, н ну как-то у них получилось зацепить.
Я тоже так думала. Да, я тоже т Но самое интересное, что их даже нет в камере, <chuckles> чт Они там ничего не говорят, не рассказывают. Это всё, как кино такое маленькое, на 15 секунд, то есть красиво очень снято. М, под какую
Ай! Ну что-то они, наверно, придумали такое вот, чего нет у других.
Особенно, конечно. Да, они используют музык музыкальное сопровождение, например, какая-то классическая музыка, и под каждый вот этот вот, а, музыкальный кусок у них вот то они там нарезают под барабаны, <sucks teeth> э, если это какая-то скрипочка, то у них там крутится вот этот вот венчик. Ну, то есть всё это так уместно, гармонично.
Ага. М. Амплуа. То есть у ни они, э, кто-то из них вот такой талантливый, можно сказать, монтажер видео, да.
Но, муж, да. Муж, конечно, занимается, вот как раз-таки вот он искал-искал, пробовал, щупал-щупал, и вот, э, наконец, да, у них выстрелило, получилось. И да, я могу сказать, что это мои друзья. <laughs> Я такая горжусь горжусь тем, что, да, я с ними знакома. Да, я очень довольна их успехом, поэтому вот тоже, пожалуйста, пример, когда можно на интернет-площадке, э, начать с с ничего <sucks teeth> и вот сейчас, да, у них там контракты с, э, производителями, а, м, кухонной утвари. <sucks teeth> В общем
Ловко. Так что Ага. Да. Супер. М. Да, д Мгм. А, да, они показы а, поняла, да, то есть, а, э, это в кадре появляется к эта утварь.
Да. Мгм, да, чё-то там ещё Doritos они там рекламировали, вот эти чипсы, э, "Кока-Колу", ну, что-то такое вот это они там делают интересненькое, всё-таки вот рекламодатели заинтересовались ими. И я щас очень вижу много похожих, а, м, ну, аккаунтов, где вот используют именно вот их почерк. Н но они ж продают этот свой подход, поэтому it's Okey. Да, почему нет? Так что вот.
Ага. Т кто-то их скопировал. То есть их, вот А, ну да, да. В принципе, да. Ну, даже можно и просто н без продажи. Посмотрел: "Ну, кто-то тоже, ну, классно, я тоже так могу". Тоже, в принципе, почему нет? Никто же не запрещает.
Мгм. Мгм. Да. Да, вот такая вот история интересная.
М-да, ну да, в принципе сейчас таки видишь хобби уже не такие, когда как были там вышивать, вязать, уже всё поменялось, уже ви видео. Фото.
Да. Ну вот касательно вот вышивать и, э, рисовать. <clears throat> Я могу рассказать про свой личный опыт. А, я рисую хорошо. И у меня вот, э, когда малыш был маленький, мне хотелось, э, как-то его комнату украсить и, ну, э, посимпатичнее сделать. Я таки умела рисовать, э, как вот в книжках детских акварельные рисунки: там ангелочков или как кто на горшке сидит, и всё в такой шуточной форме, как мороженкой запачкался малыш, ну, вот такое вот всё, э, <laughs> мимимишное.
Ага. Ага. Мгм. Мгм. Именно как. Кстати, это же тоже можно продавать через блог.
Так вот, я так и сделала, я вот на много нарисовала таких акварельных рисуночков, повесила. А потом, когда, э, искала рамку, э, ну, чтобы всё это обромить, как-то красиво повесить, мне стала вот такая вот платформа Etsy выпадать, э, и пр я увидела, что люди продают такие рисунки, что они сканируют сначала вот это вот всё, и потом, э, люди, которые не умеют рисовать, они их там покупают за 4, за 5 долларов, себе распечатывают на тот размер, который им нужно, и вот украшают потом свою комнату. То есть, м, да, тоже не особо много, вложе
Ага. Ага. Мгм. Мгм, мгм. И ты начала продавать на "Этси", да?
Да, я стала прод я я не так много у меня не было 1 000 000 долларов продаж, <laughs> как у ребят, вот, но всё равно сам факт, если этим заняться, вот сидеть и только это делать, я думаю, можно неплохо сделать э, неплохой себе такой э, как, эм, под неплохую подработку сделать: и с удовольствием, и
Мгм. Да, конечно. Это вообще самый идеальный вариант, вот когда продаешь вот такие цифровые товары. Ты 1 раз нарисовал, 1 раз вот это всё там о оформил, выложил, и всё. И, а, это уже тебе идет, ты уже туда не касаешься.
Да. Да-да. Совершенно верно, да, и оно себе там капает потихонечку, да. И, м, самое главное, что ты никак не зависишь от того, что тебе нужно к какому-то сроку что-то сделать.
Мгм. Мгм. Да-да-да, вот как обычно товары, которые, да, делают на заказ, например, там какие-то свечи, да, вот надо сделать, а если много заказов, какой-то завал и так далее.
Вот. Да, да. Вот то, что потрогать надо, это, конечно, с этим тяжелее, это и нужно хранить, и потом отправлять. Э, в на почту ходить. Да. Да.
Мгм. Каждый раз покупать вот эти расходни Вот это затратно, хотя вот рисовать- это же тоже затратно, ну вот я знаю просто, у меня муж рисует, но это всё дорого стоит. Ну как бы не дёшево, если особенно профессионально рисовать, те же карандаши, там ого го, сколько. У тебя не так?
Ну М, нет, я купила себе, вот, м, коробку акварельных красок, хороших, да, дорогих, но она у меня вот до сих пор уже сколько лет прошло, это вот она у меня лежит в ящике и ничё с ней не происходит. Я б не сказала, что, да
М. Прикольно, т ну смотря наверно, да, что ты там выбираешь, да, если там акварельно, наверное, да.
Да. Ну принтер, вот конечно, м, сканер точнее, пришлось к потратиться, чтобы хорошее качество изображения отсканировалось, чтобы там не в кубиках было, не в зерне, то да, вот это я потратилась, но это я уже и потом, когда уже пошло дело, окупила оно с эта покупка себя окупила. Поэтому я думаю, это тоже можно в копилку хобби, которое м можно начать вообще без в больших вложений.
Мгм. Мгм. Мгм. Так, да, в принципе, да. Ну вышивание, наверное, там уже никуда не продашь, в принципе.
Ну вот Ну я вышивание продается, но эт и и п и и м, ну для меня, как для покупателя, это очень дорого. И я понимаю, что это сумасшедший труд. И я даже никогда не попрошу этого человека продать подешевле, потому что я знаю, сколько это времени, усилий, вот эта кропотливая работа. Это какой-то прям ценитель с, а, хорошим доходом должен сделать такую покупку. Ну, опять же, как хобби, почему нет, можно начать, э, делать если
Мгм. <laughs> Да. Ну да. Ну просто вот тоже это всё на заказ делать, э, вот это долго. Вот пока от реализа вот от заказа до реализации, это так, ну смотря как, э, что вышивать, конечно. Можно там и за день какую-то брошку сделать, это такое.
Да. Мгм. Ну да. Я себе представила почему-то полотно какое-то <laughs> на Макси максимально, да, макимально возможный размер. И вдохновение, конечно, тут ещё важно, оно может прийти, может не прийти, можно забросить на какое-то время, вот. Есть такой момент, да. Но всё-таки, я думаю, мы достаточно хороший списочек обсудили, <chuckles> хобби, которое можно начать. Мгм. Да, да.
Да, я тоже сразу же какое-то полотно большое кот Да. <laughs> Ага. Мгм. Да, ак э, главное, что актуальных, главное, что актуальных, да. Спасибо большое, что поделилась своими историями, да, так интересно всё, да, прям вдохновляюще. Спасибо большое, пока.
Да, здорово было, да. Да, всего доброго, пока пока.